Uhum.
É bem legal.
É isso que eu quero, uma Eurotrip. <laughs>
Uhum. E você tem alguma aham, diz.
porque aqui se você se você for falar: "Ah, eu vou viajar". Eh, você vai para o para o den para dentro do próprio país, né, você vai: "Ah tá, eu vou para Califórnia". Atravessa, vai para lá: "Aí eu vou para Flórida". Atravessa, vai pra <laughs>
Uhum. É, é muito i parecido no Brasil, né, é difícil o Brasil é muito grande também, né, eh, é igual Estados Unidos também é gigante, né. Ah, mas
É difícil, maior do que o Bras do que o Brasil, né. É gigantesco.
mas eu imagino como deve ser legal, tipo assim: "Ah, eu vou para Nova Iorque". E aí você pega, sei lá, um aviãozinho para ir para Nova Iorque, depois: "Ah, estou querendo ir para para Orlando". Ah, tu já está em Nova Iorque, eh, mas, tipo, se quiser ir pra Orlando na Disney, né, então, é mais perto, né.
É. E eu já estou em Nova York. <laughs> Eu já tô. Eh, agora no verão eu vou pra Orlando, na Disney, porque eu na Disney não, na Universal, eu não gosto da Disney não. <laughs>
Mas eu também gosto mais da Universal.
É, a Universal é mais para adulto, né, teenager e a adultos, mas a Disney é para criança.
É, sim. Uhum, verdade. E e para você isso aí é muito le
Não dá muito pra <chuckles> divertir, mas eu quero ir pra praia também, né. Porque aqui tem praia, New Jersey tem praia, mas, ah, é muito frio, não dá nem para entrar no mar.
Ah, verdade. Uhum, mas aqui em Portugal também. E uma coisa que é legal aí, quando os amigos e família vão visitar, vocês têm bastante coisa para fazer, né?
É horrível.

É. A tecnologia. <laughs>
Uhum. É verdade. É, e, é isso eu acho que dá pra gente dá pra gente equilibrar, eu acho que o tempo entre a família e os amigos, né, porque, a assim, ultimamente, nós não temos tido tempo de muita coisa na verdade, né. A gente tem tido que escolher, né, o tempo e quem passar, né, porque se a gente não não reserva um tempo específico, a gente acaba desperdiçando, né, ou vai ficar no computador, vai ficar no telefone, vai ficar em frente à televisão. Então, eu acho que, uma forma que nós temos é é de manter essa tradição, né. Eh, é muito legal quando você tem amigos que se reúnem pelo menos 1 vez por mês, né, eh, amigos que viajam juntos, se se o emprego da pessoa permite, né, é é muito legal isso. Eu já
É. É. Uhum. É, é. É. Desperdiçando. É. É. É legal. É. É. E, eu penso que amigo, eh, o amigo, ele é amigo, ele deve entender, também, né, se ele é realmente amigo ele deve entender que você não tem tempo, né. Se ele não entende é porque ele também não é seu amigo, né.
Aham. Uhum. Exato. É. Tem isso, também.
É. E, ele é um dependente emocional, ele precisa de um outro tipo de amizade. <chuckles> E, você não vai poder oferecer, naquele momento, e familiares, geralmente, sabem o que você tá fazendo, né, que você tá ali, que você tá trabalhando, que não é porque você não quer, né. Às vezes, eles sentem, até, pena de você, nossa, tá trabalhando tanto, não tem tempo pra nada, tem que curtir a vida, mas entendem, né, e dão força pra gente, né É porque, senão não seriam amigos e família, né.
É. Mas, é interessante É. Uhum. É, verdade. Sim. Com certeza. É, tem pessoas que entendem. É. Mas, é, eu acho que mas eu acho que, se a gente tentar tirar um tempinho, assim, a gente às v às vezes, a gente consegue, né. Dá pra tentar, às vezes, ao invés de, sei lá, vou
É.
vou parar pra assistir um filme. Chama um amigo pra assistir o filme com você, né, ou combina de ir no cinema.
É. Aí, eu "Ah, quero conhecer o Empire State", ah, chama o amigo pra ir no Empire State.
Uhum. Isso. É verdade. Eu, acho que dá sempre pra tentar pra tentar equilibrar, ali, né.
Não é? É porque, hoje em dia, também, a gente tem a tecnologia, né, a gente pode, até, falar com um familiar: "Olha, eu vou te mostrar agora, por exemplo, eu fui na decoração de Natal, lá, do World Trade Center, eu vou te mostrar, agora, a decoração". Aí, foi meu filho e minha filha me vendo no vídeo. <laughs>
Uhum. Aham. Isso. Faz a ligação, né. Uhum. É muito legal. Obrigada.
Obrigada, tá acabando.

Estou indo nos Estados Unidos.
Ah legal, é, tem bastante coisa né, pra pra se fazer, tem tem imensos lugares para conhecer né? Acho que realmente é é uma grande oportunidade. E e é isso também, quando eu falo com a minha família geralmente é por conversa de vídeo né, eh, e os amigos aqui também geralmente a gente vai dar uma volta, vai no centro da cidade, conhece também umas cidades próximas né ou viaja para um outro país muito próximo, porque aqui na Europa é muito fácil né? Você pega o avião, vai para o 1 horinha e meia, 2 horas você já está em outro país.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Diz que é baratinho né?
Sim, aqui tem as low-cost e as low-cost têm bastante qualidade, e e é muito baratinho de você viajar. Então, a gente combina às vezes um mesmo final de semana que os que os amigos têm folga, a gente pega e e vai para um país, vai para Paris, por exemplo, vai para Espanha, é bem legal. Uhum, e é bem assim mesmo.
Aham. Uhum. Olha que legal gente, "Ah não vou para Paris amanhã." <laughs> Muito chique né.
Às vezes a gente paga tipo, 30- 30 euros em uma passagem de Portugal para Paris, eh, é muito barato.
Uhum. Olha que legal, ou pode pegar o trem, né?
Dá para pegar o trem, só que daí a gente teria que ir de trem até a Espanha, é muito legal. Aí de Espanha dá para ir para Paris, mas trem direto de Portugal não tem, mas é bem é bem legal.
Ai gente, que sonho né. Uhum. Ah, hum. Entendi, mas deve ser muito bom. Hã, deve ser muito bom, eh, eu eu gostaria de passar um tempo na Europa só para fazer isso, entendeu? Ficar em algum lugar e conhecer os outros, através de ônibus ou trem, né.
E tem alguma, oi? É, é bom. Uhum, é bem legal.